อืม จริง ๆ แล้วนะคะ เราก็ปกติอะค่ะ ด้วยงาน ด้วยงานของเราอะค่ะมันจะมี อ่า พวกซูเปอร์ไวเซอร์นะคะ แล้วก็มันก็จะมีน่ะ หลายหน่วยงานฝั่งทางด้านฝ่ายซัปพอร์ตอะค่ะ ที่เขาจะมีการออกแบบนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะ ในการทำแอปพลิเคชัน แล้วก็ตัว พรอดักต์ นะคะ ของทางด้านสถาบันการเงินออกมา ตอนเนี้ยมันจะ ตอนนั้นนะค่ะที่เราเจอคำวิจารณ์ คือมันเป็นช่วงแรก ๆ ที่แอ แอปพลิเคชันนะคะเริ่มเปิดตัว คือจริง ๆ ค่ะ ทางด้านสถาบันการเงินทางบริษัทของเราอะค่ะ เขาจะพยายามที่จะเอา อ่า การบริการต่าง ๆ ของในด้านสถาบันการเงินเนี่ยนะคะ มา รวมตัวแอปพลิเคชันนะคะ ยกตัวอย่าง เลย ที่เราคิดตัว พรอดักต์ เนาะ การที่เป็นการโอนเงินนะคะ การ โอนเงินจาก บัญชีค่ะผ่านตัวแอปพลิเคชัน ตอนแรกอะค่ะมันจะเป็น อ่า ทาง ทางผู้หลักผู้ใหญ่อะเขามองว่า อ่า การที่จะลดความเสี่ยงอะค่ะ กับ กับตัวบริษัทเราอะ คือจะต้องโอนเงินน่ะค่ะ ครั้งละไม่เกินครั้ง 5 ครั้งละ 50,000 บาท ต่อ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเรามองว่า ถ้าเกิดคุณจะโอน 500,000 อะ คุณก็จะต้องโอนมากกว่า 1 ครั้งนะคะ แต่เรามองว่าจริง ๆ อะ มันไม่ ใช่แบบ อ่า ป้องกันความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย เรามองว่า คน ที่เขาใช้บัญชีอะค่ะ เขาคงจะไม่อยากให้จำกัดวงเงินว่า 500,000 คุณโอนได้แค่นี้ ถ้าคุณ จะโอน 1,000,000 อะ คุณต้องรอ 2 วัน บางทีคน ที่ทำธุรกิจ อะค่ะ เขาไม่สะดวกที่จะต้องมารอ 2 วัน เราก็เลยคิด พรอดักต์ ตัวใหม่ขึ้นมาว่า จริง ๆ อะมันน่าจะมีการยืนยันตัว ตนอะ ที่ ที่ เอ่อ ดูแลทางด้านความปลอดภัยมากกว่านี้ อย่างเงี้ย ค่ะ พอเราพูดแค่นี้นะคะ เรายังไม่ได้ ยังไม่ได้เสนอว่าจะต้องใช้ OTP หรือว่า เอ่อ จะต้องใช้แบบว่า เอ่อ finger scan หรืออะไรก็ตามนะคะ หรือว่า ก็ตาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ ๆ เขาก็พูดออกมาว่า "แล้ว แล้วเธอจะรับผิดชอบไหมล่ะ เนี่ย ถ้าเงินลูกค้า หายไปเนี่ย เธอจะรับผิดชอบไหวไหม" เรา ก็บอกว่า "บริษัท น่ะมีค่าความเสี่ยงให้ แค่ 25% นะ" อะไรอย่างเงี้ย คือแบบพูดเยอะ มาก ๆ จนเรา อ้าว เรายังไม่ ไม่ พูดไม่จบเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว แล้วคุณ เอง คือไม่ให้เกียรติเราเลย แล้วเราก็ เอ่อ ถึงเราจะอายุน้อยกว่า แต่ว่าเราก็มาอยู่ในตำแหน่งเท่ากันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ ได้เลยค่ะคุณขา จริง ๆ แล้ว ก็คือ <tsk> เราไม่อยากให้คุณเอาความคิดเห็นแบบ เหมือนกับความคิดเห็นที่มันไม่ได้ไปในทางทิศเดียวกับ
ค่ะ ยังไงนะคะ?